Oo, 'yung lipstick lalo na. Kasi yan yung, parang alam mo yan, may kuwento yang lipstick. Dati, itong nagsimula akong mag-work kasi- dati naman kasi medyo okey yung buhay namin, hanggang sa parang naghiwalay mama't papa ko- naging breadwinner ako ng family. So, <smacks lips> ako, tuwing suweldo ko, kasi siyempre yung suweldo ko, napupunta lang lahat sa mga bills, ganiyan. Eh, magkano lang naman yung mga ano dati, mga lipstick dati, may 200, three hundred, 'di ba? So, every sahod ko
Hmm. Ah, ano yan? <scoffs> At mm. Hmm. Eh, oo, mura pa, 'no, pa <laughs>
may bago akong lipstick.
Ayan, hmm.
Si ate mo, yoon, 'yon yung parang naging parang ano ko, sabi nga nila is outlet ko ng frustrations ko na hindi ko magamit yung pera ko sa sarili ko, ganiyan. So, lipstick si ate, lahat na ng shade, lahat basta l medyo dark, yung mga red, ganiyan. So, 'yon parang nadala ko siya, hanggang ngayon, na parang, gusto ko ng lipstick, ganiyan, 'yon, 'yon lang, kasi 'yon lang din yung alam ko na makeup, eh, lipstick tsaka blush-on, ganiyan. <sniffs> So, 'yon, meron meron siyang meaning sa'kin, kasi no'ng talagang, struggling ako, financially, 'yon lang yung naging outlet ko, na masasabi ko na, ah
Ay, kaya Ah, okey. Mm.
"Para sa'kin 'to". gano'n yes.
Oo, pero, at least, 'di mo nade-deprive yung sarili mo. At siguro, 'yon talaga yung nakukuha mong satisfaction, na kahit papa'no, kahit nagtitipid ka, kaya bibili ka ng lipstick, para lang din maramdaman ng sarili mo na, "Hey, hindi kita pinapabayaan, ah, nabibili ko pa rin yung, mga gusto mo", gets na gets kita diyan sa, mga hugot mo na yan. Eh, ikaw naman ba? Mm.
Mm. Oo. Oo. At saka, <sniffs> may kuwento ko sa'yo, sa tungkol sa lipstick. So, may frie may, may officemate ako na medyo may edad sa'kin, tapos, 'di siyempre, kukuwentuhan kami ng mga struggle sa buhay, tapos nalaman niya na, ah, breadwinner ako. Eh, 'di siyempre, 'di ba, si dark lipstick nga ako, dahil medyo morena ako, 'yon kasi nakakapagpa ah, oo. Sabi niya sa'kin talaga, 'di ko siya makakalimutan, kasi sabi niya
Oo, sige. Hmm. Ayan, okey. Bagay, mm.
"Hanggat nakakapag-lipstick ka pa, ibig sabihin kaya mo pa", sabi niya sa'kin.
<laughs> Hoy! Oo.
Ayun, "Kaya pa yan, ibig sabihin kaya pang mabuhay yan", sabi niyang gano'n. So, 'yon, yung tumak tumatak sa'kin, na parang, "Oo nga, lipstickan lang natin 'to, kaya natin 'to", gano'n.
True, true. True, oo, lipstick and move on, ganiyan, hangga't hangga't may lipstick, may pag-asa, yes, totoo yan, mm. So, ito matanong kita, um, since, siyempre pinag-uusapan natin yung mga tipong, ah, yung struggle, 'tsaka siyempre may mga wins ka na, 'no, napagtatagumpayan mo na. Kung may matuturo kang isang tip, tungkol sa pagbabalanse ng kailangan at gusto, or kaya sabihin lang nating, matalinong pag-spend ng pera, ano yung maituturo mo?
Yes. True. Mm. Oo. Mm. Oo.